Mm, pero ano may tanong ako sayo, ah, sang-ayon ka ba do'n sa mga sinasabi ng ibang tao na, ah, kinikita naman ang pera, okey lang yan yung gumastos ng gumastos?
Ayun, nakadepende yun do'n sa tao mismo pagka gano'n yung pag-iisip nila di, ah, parang gusto nila na i-enjoy lang lagi yung kung ano yung ngayon di ba, parang di nila iniisip yung kinabukasan gano'n kaya
Hmm. Mm. Gano'n ka rin ba?
Ako, ah, parang mas e
Minsan? <laughs>
mas hin oo, minsan gano'n pero hindi naman siguro sa ano sa pera parang sa, sa oras gano'n pagka may mga
Kalimitan. Hmm, okey. Ay, oo oras talaga, oo, talaga.
<chuckles> Oo, pag may mga kailangan kang gawin, "ay saka na yan" di ba gano'n. Pero
Mm, oras wala akong question sa oras pero pag sa pera kasi
Oo, pag sa pera ano ma matipid kasi ako, eh, kaya, ah, hindi masyadong gumagastos gano'n kaya <sniffs>
Hmm, wow. Ano ka pala financial literate ka pala. <chuckles> Ang galing naman.
<chuckles> Hindi mahirap kasi talaga yung walang pera di kasi naranasan ko rin yung dati pagka wala kang pera yung pagka may gusto kang gawin di ba hindi mo magawa, gano'n. Kaya dapat talaga lagi kang mayrong parang, ah, nakatabi oo, gano'n kaya 'tsaka pag
Hmm. Totoo. Subi may tabi. Oo, kahit ako din, eh, ayoko din hihingi sa magulang lalo na't adult ka na hingi ka pa. 'Di ba kahiya. <laughs> Dapat ikaw na yung nagbibigay 'no?
Ay, oo <hiccups> oo, nakakahiya yun. Oo nga, pagka kunyari maggo-grocery gano'n dapat ikaw na yung magbabayad hindi yung kukuha ka sila yung magbabayad.
Hmm. Kaya nga tapos, <laughs> eh, magpapasabay ka pa 'no? Grabe.
Oo.